जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, कि जो है कि, ये जो सामाजिक भोजन होते हैं। अ, जहाँ मैं भोज वग़ैरह पे जाता हूँ या फ़िर पार्टियों में जाता हूँ। वहाँ पर जो है अपने मैं भोजन में कैसे संतुलन बना के रखूँ? क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खाने होते हैं और इतने ज़्यादा अच्छे-अच्छे खाने होते हैं जो कि आमतौर पे घरों पे नहीं बना करता है। और अक्सर जो है जिस अ, फ़ील्ड में मैं हूँ उस ज उस वहाँ पर जो है अ अक्सर इस तरह के खाने जो हैं हमें मिलते रहते हैं लगातार। अ, मतलब कि कह लीजिए कि सप्ताह में जो है 3-4 दिन खाना मेरा अक्सर बाहर ही होता है। और जब क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ तो खाना जो है अगर मैं इतना आलसपन की वजह से कह लीजिए या फ़िर इसे कह लीजिए कि काम इतना ज़्यादा है कि खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता है। तो मैं जो है बाहर ही खा लेता हूँ। और जब कि मैं लगातार बाहर खा रहा हूँ, तो नुकसान जो है मेरा ही हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें संतुलन बनाऊँ, लेकिन मगर कैसे बनाऊँ संतुलन? अब मान लीजिए कि मैं गया हूँ वहाँ पर खाने के लिए और वहाँ पर जो है मेरे सामने जो है, इतने प्रकार के व्यंजन रहते हैं उन भोज में और मैं किसी को मना नहीं कर पाता। और आप अगर मना भी करते हो तो साथ में जो साथी रहते हैं या फिर जो वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं, वो कभी न कभी जो है वो आ ही जाते हैं और कहते हैं कि नहीं-नहीं ऐसे नहीं। अ आपको खाना ही पड़ेगा। वो ज़िद करते हैं इतना या फ़िर मैं उनकी ज़िद में या फिर मैं ऐसा ब हो जाता हूँ कि मैं वो चीज़ खा ही लेता हूँ। मुझे अपने आप पे एक तरह से कह लूँ तो नियंत्रण ही नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, हर बार कोशिश करता हूँ। लेकिन हर बार कोशिश करने के बावजूद भी मैं विफ़ल रह जाता हूँ, बाहर खाता हूँ। तो बाहर का खाना तो पूरी दुनिया को पता है कि उसमें कितना ही ऑयली होता है। अ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कितना भी कहता हूँ कि या फिर मैं कहता हूँ कि मेरे लिए अलग से बना दो, फिर भी जो है वो नहीं कर सकतें हैं वो। तो मैं आपसे इसका निवारण चाहता हूँ कि मैं इसको अपने आप में कैसे काबू बनाए रखूँ, संतुलन कैसे बनाएँ रखूँ?
जी। जी। जी। अ, जी। जी। जी। जी। जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि आप कहीं न कहीं ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छा खाना मिलता है और आप अपने आप पे काबू नहीं रख पाते हैं और बिल्कुल ऐसा होता भी है कि हम भी कहीं जाएँगे तो मिठाइयों को देख के या एक अच्छा व्यंजन देख के हमारा कहीं न कहीं मन डगमगा जाता है। तो उसमें दिक्कत बिल्कुल नेचुरल है होना और कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है। तो मैं आपसे मैं आपको कोई सुझाव दूँ उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि जब ऐसे मौके होते हैं, तो मौके कौन से सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्वक होते हैं क्योंकि देखिए पार्टी भी होती हैं कहने के लिए, ऑफ़िस लंच भी होते हैं, फ़ेेमिली फ़ंक्शन भी होते हैं और आउटिंगस भी होती हैं। तो आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्वक कौन-सा वाला ऐसा चुनौतीपूर्वक होता है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपने आप आपके जो संतुलन है, जो आपका काबू है वो आप खो देते हो?
जी। जी। हुँ। देखिए तो आम तौर पे तो जो है अ, मैं एक कामकाजी आदमी हूँ तो ज मैं अ ऑफ़िस जो है बार-बार जाता हूँ मतलब कि हर रोज़ जाता ही हूँ। और कभी-कभी जो है अपने ज़्यादा काम की वजह से इतवार को भी मैं जाता हूँ। तो मैं ये कोशिश कर और वहाँ पर जो खाना जो है वो वैसा ही मिलता है हमें। एक तरफ जो है अ, लंच में जो है वो हमेशा जो है मैं बाहर से ही मँगाता हूँ। और जो है मेरा और मेरे साथी जो हैं जितने भी सारे लोग हैं, वो बाहर से ही खाना खाते हैं। और वहाँ पे जो है बहुत तरह के जो है हमारे पास सामने रखा होता है कि लंच में जैसे कि चावल, दाल, सब्जी तो है ही, साथ में जो है एक मिठाई हो जाती है। उसके साथ में जो है अ, 2-4 और ची प तली हुई चीज हो जाते हैं। जैसे पकोड़ियाँ कह लीजिए, जैसे कि तले हुए पापड़ कह लीजिए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। औ उन तली हुए चीज़ों में से जैसे कि पास्ता हो गया, वो भी रहता है। अब जैसे कि हो गया नूडल्स वग़ैरह हो गए वो भी रहते हैं। अब ना चाहते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ़ चावल-दाल पर टिके रहूँ, लेकिन मैं रुक नहीं पाता क्योंकि सब बोलते हैं क्या कि चावल-दाल क्यों ही मतलब कि खाओ लेकिन थोड़ा खाओ बाकी तो ये सब चीज़ भी खाओ। क्योंकि सबके लिए बराबर हिस्से में आया है सिर्फ़ इकलौते मेरे लिए नहीं आया है। मैं सिर्फ़ एक चीज़ खाऊँगा तो दूसरी चीज़ लोगों के लिए बचा रह जाएगा। तो वो और ये आता ही आता है आप कितना भी मना कर दो पहले ही भी बोल दो। वो ऑफ़िस के लोग जो हैं वो मानते ही नहीं हैं, वो समझते ही नहीं है कि रोज़ खाना हानिकारक है। तो मैं वहाँ पर जो है संयम खो ही देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं, मैं बहुत दिक्कत महसूस कर रहा हूँ। मैं मुझे लगता है कि मैं अपनी ही मानसिक स्थिति में इतना ज़्यादा फँस गया हूँ कि मुझे अपने आप पर ही जो है कंट्रोल नहीं है। मैं काबू ही नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है चलो ठीक है, 1 दिन की तो बात है। और ये 1 दिन जो है वो कितने दिनों में तब्दील हो गया है, ये मुझे भी नहीं पता। शायद ये कितने महीनों से लगातार चलते आ रहा है, जिसका कि असर मेरे सेहत पे लगातार पड़े जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आज भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो है मैं विफ़ल हो गया। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे जो है कुछ न कुछ सलाह लेकर ही जाऊँ। ताकि दोबारा जब भी मेरे पास ऐसे मौके आए, तो मैं वहाँ पर डगमगाऊँ ना। मैं वहाँ पर जो है तली-भुनी चीज़ें खाऊँ ना। लेकिन जो है मुझे लगता है क्या कि मैं हर बार न उस उलझन में फँस जाता हूँ। मैं कोशिश करने के बाद भी अटक जाता हूँ। तो आप मुझे इसके बारे में कुछ निवारण बताएँ, कुछ सलाह दें ताकि मैं दोबारा इसपे अपने आप पे मैं काबू कर पाऊँ और दोबारा वैसी चीज़ों पे हाथ ना लगाऊँ।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
जी, मेरा सीधा-सीधा एक ही लक्ष्य है, कि मैं जो है ये जितनी भी अनहेल्दी चीज़ है, जितने भी प्रोसेस्ड अ, खाना है, उसे मैं ना खाऊँ। जिसके कारण से जो है, अभी तो चलो ठीक है, अभी मेरा शरीर जो है वैसा है कि मैं उसको झेल पा रहा हूँ। लेकिन यही स इ खाने की वज़ह से, आगे जाके मुझे ना जाने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने भी और बहुत सारे लोगों ने भी, बहुत सारे जब मैंने पढ़ा, बहुत सी चीज़ें के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये शुरुआती दौर में दिक्कतें नहीं देती हैं। दिक्कतें देती हैं ये आगे। तो अब मेरा लक्ष्य यही है कि मैं अपना वजन कम करूँ और जो है मेरा लक्ष्य ये है कि मैं सही खाना खाऊँ, ताकि जो अगर मैं सही खाना खाता हूँ, तो मैं सही सोच पाता हूँ। और अगर मैं सही खाना नहीं खाता हूँ, तो हर बार जो है मैं मेरा दिमाग़ और मेरा शरीर भी जो है, वो पीछे खींचता है। काम किसी तरह मैं पूरा करता हूँ, काम में भी मन नहीं लगता है। तो मैं अपने आप पर जो है, ढंग से काबू नहीं पा रहा हूँ। अपनी मनोस्थिति जो है मेरी, वो बिगड़ती चली जा रही है। मैं हार जाता हूँ एक तरह से, काम करने बैठता हूँ, आधा काम किया, फिर सोचता हूँ, मैं इसे कल कर लूँगा। आज छोड़ देता हूँ। तो देखिए, कि ये खाने की वज़ह से मुझे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन, फिर भी मैं वि विफल हो जाता हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ? ऐसा क्या काबू पाऊँ, जो कि मेरा भोजन में संतुलन बन जाए?
जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूँगा बस मेरे को 1 और सवाल का आप जवाब दीजिए जैसे आपके साथ कर्मी हैं या आपके साथ वाले लोग हैं, वो आपकी प्रतिक्रिया को कैसे लेते हैं? जैसे खाने वाले लोग जो आपके चुनाव का समर्थन करते हैं? या वो आपके ख़िलाफ रहते हैं, क्या बात रहती है थोड़ा बताएँ?
जी वो अक्सर मेरे खिलाफ़ ही रहते हैं क्योंकि जो है वो कहते हैं क्या कि अरे! तुम जो है गाँव से आए हो इसलिए तुम ऐसे करते हो। तो वो जब ज तो मैं मैं भी उनके सामने जो है वो नीचा फ़ील नहीं करना चाहता। म मैं भी जो है क्योंकि मेरे शरीर को आदत है अ, देसी खाने की, वो अच्छा खाने की क्योंकि बचपन से माँ-बाबा ने जो है, हमेशा से जो है अ, कम तेल वाली सब्ज़ी, अच्छा खाना, खाने के साथ जो है सलाद और उसके बाद जो है, खाने के बाद जो है कभी हमें मिठाई नहीं मिला। बहुत अ, बाद में जो है मतलब शादी-विवाह में क्योंकि उन्हें पता था कि ज़्यादा शुगर इंटेक से जो है वो हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। ज़्यादा हम फ़िज़िकल वर्क नहीं कर पाएँगे, हम सोच नहीं पाएँगे। शायद यही 1 कारण रहा है कि अ, एक गाँव वाले व्यक्ति को जो है इतनी ज़्यादा शुगर खाने से मना करते हैं। तो मैं भी जो है बिल्कुल उस उन्हीं की तरह जो है मैं अपना खाना मेरा स जीभ का जो स्वाद है, वो अच्छे खाने की तरफ बहुत ज़्यादा है। या फ़िर यूँ कह लीजिए कि बुरे खाना खा-खा के ना मैं इतना पक चुका हूँ कि अब मुझे सिर्फ़ अच्छा खाना ही दिखता है। क्योंकि रोज-रोज 1 ही चीज़ खा के, एक ही चीज़ तला-भुना खा के, हर चीज़ में सॉस डाल के, हर चीज़ में मे मेयोनीज़ डाल के अब मुझे मिल जाता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उससे अब घिन आने लगी है। इसलिए मैं मैं मेरा जो हमेशा चुनाव रहता है वो अच्छे खाने की तरफ रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैं कैसे संतुलन बनाऊँ? और अपने आपको स्वस्थ भी रखना है मुझे।
ठीक। जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, कहीं न कहीं ये एक नुकसानदायक भी चरण है जैसा आपने बताया। और बिल्कुल नुकसान करता है, जब आप रोज़ बाहर का खा रहे हैं, या ज़्यादातर हफ़्ते में बाहर का ही खाते हैं। तो कहीं न कहीं एक लंबे समय के तौर पे जब आप खा रहे हैं, तो आपको नुकसान करता है। और आपकी जो आपके बोलें जो आपका बॉडी है वो उस चीज़ों को नहीं ले पाता है और वो कहीं न कहीं उनको अंदर से हानि पहुँचाता रहता है। तो मैं आपको बताऊँ कि आप इसके लिए, ये कर सकते हैं कि आप, एक प्री-प्लान डाइट को फॉलो करें। जैसे कहते हैं ना, कि खाने से पहले कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ले लीजिए, जैसे हल्का नाश्ता ले लीजिए, बीच में थोड़े से फ्रूट्स ले लीजिए। तो आपका क्या रहेगा ना जब आप ये चीज़ें करेंगे, तो आपको पेट हमेशा भरा हुआ लगेगा और आप जब सुबह एक अच्छा नाश्ता करेंगे, जो हल्का नाश्ता रहेगा, तो आपको, दिन के खाने में भूख कम लगेगी, तो आप जी चीज़ों की तरफ ध्यान कम देंगे। और कहीं न कहीं आप अगर फल खा लेंगे, तो फल आपको बहुत मतलब अ, मदद करेंगे उस चीज़ों से लड़ने में, जो आपकी मिठास की चाव है। क्योंकि आप मिठाइयाँ तभी खाते हैं, जब आपको मिठास लगती है, तो फल उस चीज़ को काबू करने में काफ़ी मदद करेगा आपको। अ, वो एक हल्का नाश्ता आपका पूर्ण हो जाएगा। बात रही जो आपकी ये चीज़ें हैं, आप उनको है ना ब खाने को भाग में बाँट दीजिए। धीरे-धीरे खाने की आदत डालिए, जैसे आप खा रहे हैं, तो कभी-कभार ऐसा भी होता होगा कि, अगर आपको अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, तो आप जल्दी-जल्दी खाना खा रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलता होगा, कि अब आपका पेट भर चुका है और आप सिर्फ मन के लिए खा रहे हैं। तो उनको छोटे-छोटे पोर्शनों में डालिए, जैसे कहते हैं, कि छोटे भागों में उनको विभाजित कर दीजिए। जैसे थोड़ा-सा प्रोटीन का का ये थोड़ा कार्बन खाइए, थोड़ा फाइबर खाइए, और थोड़ी ऐसी छोटी-छोटी शुरुआत आप करेंगे, तो कहीं न कहीं जे धीरे-धीरे आपको आगे चल के मदद ही करेंगी और काफ़ी अच्छी भी रहेंगी। जैसे आप मान लीजिए कि आपने, छो जब भी कोई खाना लेते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप पार्टियों में जाते हैं, तो उसमें क्या करिए आप छोटा पोर्शन रखिए, जैसे थोड़े से चावल, थोड़ी-सी दाल रखिए, थोड़ा-सा कुछ रखिए और जैसे थोड़ा-थोड़ा आप खाएँगे, तो आपका जो धीरे-धीरे खाने का नतीजा होगा, उसमें ये रहेगा कि आप पूरे मज़े के साथ, अपने व्यंजनों का स्वाद ले पाएँगे। और छोटी चीज़ें लेंगे तो क खाना भी कम वेस्ट होगा और आप आराम से उसपे संतुलित भी हो पाएँगे। और जो आपने बोला कि, तला-भुना खाना या आपने मेयोनीज़ की बात की, या मीठे खाने की बात की, तो उसकी जगह आप पानी, दही या अगर मैं बोलूँ तो आप रोस्टेड जिसको फ्राइड़ कहते हैं हम, उसका इस्तेमाल करिए जिसमें तेल का इस्तेमाल कम होता है, जिसमें मिठास कम होती है। और कहीं न कहीं, जैसे आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो नींबू सोडा ले लीजिए, पानी की जगह या मीठी ड्रिंक की जगह जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई। तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और मेरे को लगता है, मेरे सुझाव आपको काफ़ी मदद करेंगे।
जी। जी। जी। हुँ। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए मुझे। मैं बिल्कुल इसी पर अमल करूँगा, मैं बहुत ध्यान रखूँगा हर चीज़ का। जी धन्यवाद।
जी। जी, और भी अगर आगे आपको मदद चाहिए, तो आप मेरे से बात कर सकते है, मैं आपकी मदद के लिए सज रहूँगा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।